Capito, è molto rigido. Per cui l'organizzazione è sicuramente la cosa più importante nel mio lavoro e nel poter cercare di rispettare le scadenze. Poi io, ehm, lavoro con un team di persone, quindi sono project manager le persone che lavorano con me, ognuna ha il proprio, ehm, le proprie tasks e ovviamente io devo fare in modo che tutti rispettino le proprie scadenze per poter arrivare alla scadenza, quella principale, in tempo. Quindi prima di tutto
Mh-mh. Mh. Okay, perché è un lavoro di squadra, di scadenze quindi. Mh-mh-mh.
Assolutamente. Sì, sì, sì, assolutamente. Cioè non è un lavoro fatto solo da me, per cui io posso, per dire, fare affidamento solo su me stessa e dire: "Riesco a fare questa cosa entro il giorno". No, perché ho tante persone che devono fornirmi i loro input per poter poi, ehm, presentare
È ancora più complesso.
È ancora più complesso. Però, ehm, diciamo che, ehm, innanzitutto la cosa che faccio fin dall'inizio quando mi viene assegnato un progetto, mi vengono assegnate delle persone che lavoreranno con me nel progetto, è prima di tutto conoscerle. Anche se lavoriamo tutti da ca da remoto, perché, ehm, lavoriamo a livello globale, quindi le persone che lavoran con me sono in giro sparse per tutto il mondo, non sono in Italia. Prima cosa che faccio è una, ehm, riun una una call, una meeting virtuale con videocamere accese di modo da poterci intanto vedere, conoscere, noi siamo tantissimi, noi siamo 60.000 dipendenti per cui non ci conosciamo personalmente tutti, no <sniffs> okay. Quindi, ehm, faccio, la prima cosa che faccio è questa, di conoscerci in maniera informale, quindi una chiacchierata, qui cercare di creare quel uhm uhm uhm, quella sensazione di team, no, che, mhmm, ti fa poi dire: "Okay, questa cosa la voglio fare, la devo fare in tempo perché voglio che il nostro progetto funzioni". E quindi creo
Ah. Ah però. Mh-mh. Mamma mia. <chuckles> Okay. Oh, che bello. Certo, è importantissimo.